بالضبط كده. دي دي كانت نقطة من النقاط بس كان في نقاط تانية، بس أنا أقصد إن أنا فشلي، و و و وبدأت الصفحة تُقع، بدأ المتابعين بتاعها يقل، بدأت الدنيا كذا، بدأت أحس بإحباط، بدأت أحس بإن أنا فشلت في الموضوع، آآ م مش عايزه أقول لِك إن أنا نفسيًا كمان آآ أ كُل ما أخش على الصفحة ألاقي متابعين بيقلوا باتضايق، كنت أول ما ما اشتغلت بالاقي مثلًا آآ الطلبات مثلًا قد إيه فبقيت الأوردرات اللي بتطلب منّي فلمّا أخش ألاقي ما فيش غير order أو 2، يعني إحساس بالإحباط، إحساس بالفشل آآ وأهو وصلت
إمم. آه، حلو. طبيعي طبعًا آه. إمم. أيوه، وكل ده طلع يعني عشان العُبوة دي هي مثلًا الواجهة بتاعة أصلًا المُنتَج فممكن يكون هو ده فعلًا اللي م كان مُوَقَع الدنيا مع إن ممكن يكون مُنتَج كويس جدًا بس هي العُبوة دي الواجهة وأول حاجة ال الclient أو الزبون بتاعِك هو اللي بيمسكها أو بيشوفها أو عينيه بتبقى عليها فيمكن يكون ده هو كان سبب كبير مأثر عليكِ. إمم، فهمتِك.
بال بالضبط. آه، لأ وكمان في مواد بت محتاجه تتحط تتحفظ ب في بلاستيك لأن هي هيبقى ليها مُدة كذا، في مواد محتاجه تتحفظ في إزاز لأن هي هيبقى ليها مُدة صلاحية كذا. آه، كمان أنتِ كان لازم تكتبي مُدة صلاحية كل مادة عن التانية المفروض تستخدم في خلال إيه، كمان أنا ولازم أكتب إن هي تتحط في التلاجة والّا تتحط في مكان بارد. طب أ ك شوية حاجات، آآ أنا لو ما كنتش بدأت ما كنتش فشلت ما كنتش اتعلمت منها فلمّا اتعلمت آه نجحت. فأنا حسيت إن الفشل اللي أنا عيشته الأول رغم إن هو يعني عايزه أقول لك دمرني نفسيًا أنا كنت باكتئب <chuckles> وب جيت
آه. فابتدوا يبوظوا بقى أو كده، آه. حلو أوي. إمم. إمم. ش خدتِ بالِك من الحاجات دي، إمم. حلو أوي. آه كلّفِك كمان فلوس وعملتِ حاجات وبدأتِ وكانت يعني كان في كمان ممكن يبقى في البداية كان في إقبال بعد كده الإقبال ده لمّا اختفى ده سبِب كمان دي إمم، إمم.
آه، بيحسسك بإحباط. يعني الإقبال لمّا بيختفي زي ما أنت بتقول بيحبِط الشخص. فالموضوع الفشل ما كانش سهل، عشان كده أنا باشوف الفشل هو اللي بيصنع النجاح.
فاهمِك، تمام. أيوه.